Eh Bro, gua pengen ngobrol-ngobrol sama lo nih. Nah, sebenarnya kan gua nggak ngerti lah ya, mmm, apa yang lo lakukan untuk, mmm, memenuhi kreativitas lo nih. Atau mungkin apapun itulah yang lo kerjakan di hidup lah. Nah kalau lo nih, gimana sih lo menemukan suara atau gaya kreatif lo sendiri dalam, eee, konteks di sini hal kreatif yang lo jalanin ya?
Kalau gue sih awalnya ya, biasanya tuh dari keresahan dulu deh, kalau ngomongin soal, eee, kreativitas. Karena gue tuh biasanya, apa yang lagi gua alamin atau mungkin lagi di lingkungan ada, kalo mungkin ada masalah-masalah tertentu dan gue bisa ngerasain, nah itu biasanya gue bakalan olah tuh jadi sebuah karya.
Mhm. Mhm. Oke. Contoh nyatanya, kayak gimana tuh?
Contoh ya, kalo gue di radio tuh, ada satu program yang gue bikin, itu namanya tuh Hype Banget. Ini keresahan gue soal, tentang gaya berpakaian yang ada di kota gue gitu ya, di mana tuh mereka secara ber gaya berpakaian tuh cepat banget pindahnya. Bentar tiba-tiba bentar tiba-tiba, pake gaya-gaya, eee, pake topi-topi ala-ala nelayanlah, berapa bulan kemudian udah pake baju-baju lain. Nah, itu tuh yang menurut gua, akhirnya gua gua keresahan ini gua tumpahkan jadi sebuah program acara gitu.
Mhm. Wih. Oh menarik nih. Mhm. Oke. Wih kreatif juga ya. Tapi kan biasanya hal-hal kayak gini nih yang lo, mmm, ang ambil dari keresahan gitu kan, ini kan ada prosesnya lah, ya? Nah dari awal prosesnya sampai lu ngerasa tuh, "Wah ini programnya oke, nih, buat gua eksekusi nih." Gitu ya, mmm, itu biasanya kayak gimana sih prosesnya?
Betul. Jadi, prosesnya itu yang pertama gua petain dulu ya. Jadi gua petain dulu dari keresahannya, terus gua lihat ini, eee, latar maksudnya latar belakang keresahan ini dari mana dan gue pengen ini tuh nyampe ke orang tuh pesannya seperti apa. Gue pengen tahu, eee, target pendengarnya siapa, terus kira-kira penyiar gue yang mana yang bisa bawa program ini. Dan, eee, gua harus ngukur lagi gayanya seperti apa, naruh jamnya harinya tuh harus gua petakan dulu tuh. Tapi kalo ada satu bagian yang gua nggak bisa jawab, gak bisa gua tulis, itu biasanya gua langsung gua coret, gua berhenti di situ. Karena menurut gua ini gak bisa jalan, gitu.
Mhm. Oke. Oh, cakep. Mhm. Wah gitu ya? Oh. Oh jadi lu ada quality control juga ya, yang yang harus dilewatin kalau misalnya itu enggak sesuai ya mendingan lu drop aja programnya ya, bukan jalan dulu kalau nggak cocok baru ganti gitu ya? Enggak kayak gitu berarti ya?
Betul. Oh enggak, gue harus harus gue konsepin dengan mateng dulu. Jadi kalo udah konsepnya udah mateng, gua akan langsung ajak ketemu penyiarnya, gua akan langsung kasih tahu, "Ini yang harus lo kerjain, ini, ini, ini, ini, dan gayanya harus kayak gini, pembahasannya kayak gini." Gua akan langsung nyiapin produser untuk nyiapin, eee, naskahnya, obrolannya ape apa omongan apa yang harus disiapin, itu akan gue langsung jalanin, selama 7 hari pertama. Nah tujuh hari tujuh hari pertama itu jadi masa percobaan, kalo gua langsung dapet respon dari masyarakat atau dari pendengar gue bakal lanjutin dan produsernya langsung gue tarik, supaya penyiarnya bisa langsung jalan dengan sendirinya, gitu.
Mhm mhm. Mhm. Wah. Mhm. Oke jadi produserin disuruh kerjain yang lain lagi, udah bisa jalan sendirilah gitu berarti, ya?
Betul, kayak gitu.
Nah, dari proses kreatif kayak gini kan, mmm, tadi lu bilang ada proses yang lumayanlah ya gitu. Pasti kan dulu pernahlah ya, lu ngerasa brainstorming tuh kayak bingung gitu ya? Mmm, apa ya, gimana ya cara program, nah, cara titik balik lo bisa sekreatif ini sih, biasanya gimana sih apa yang, e yang, hal yang lu lakuin tuh ke diri lo sendiri, apa nih biasanya, buat memperkaya ide-ide kreatif kayak gini?
Oh, ini sih awalnya gua diajarin ya dulunya tuh sama, eee, manager siaran gua lah kalo istilahnya dalam radio tuh program director. Jadi, gua waktu itu diajakin untuk k ketemu, ngebahas program baru yang kebetulan gua yang pegang sendiri, nah
Mhm. Oke. Oh dibe dibedah tuh maksudnya?
Iya, jadi pas gua ketemu sama dia tuh, dia ngasih tau tuh caranya, dia ngebedah, terus dijelasin dan itu jadi bikin gua kaya belajar, "Oh untuk ngejalanin satu program siaran tuh, ini tuh musti mateng dulu ya sematang ini dulu ya." Dan dan dia langsung bilang, "Oke lu jalan ntar kalau kira-kira udah nggak, udah emang butuh, eee, tandem atau partner siaran, oke deh gua kasih. Tapi kalau nggak perlu lu jalan sendiri aja." Nah, itu itu akhirnya gua terapin ya ketika gua jadi, eee, manaj station manager gimana caranya program gua tuh, harus gua olah dulu nih, untuk gua bisa cari tahu dulu sampai sedetail mungkin, sampai konklusinya, pendengarnya siapa, yang bisa siaran siapa, nah baru tuh gue bakalan, eee, ketemuin sama penyiarnya dan coba cari brainstorming-nya juga sama penyiarnya gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Nah kalau ini kan dari POV lo sebagai station manager lah gitu ya, pastikan, sebelum lo melewati jadi fase yang, mmm, tinggi di manajerial ini, lo kan pasti berangkat dari penyiar dulu nggak sih, ya kan? Nah itu kan ada proses juga tuh Bro ya untuk menemukan, eee, tanda kutip, "gaya siaran yang enak dan juga oke lah," gitu ya? Nah, kalau lu sendiri dulu menemukan cara itu tuh supaya enak dan juga yang lo banget nih, biasanya gimana sih caranya?
Mhm. Betul betul betul. Iya. Mhm mhm. Jadi, e yang pertama yang gua lakukan adalah mendengarkan penyiar-penyar senior gua. Jadi gua gak siaran, tapi gua duduk di depannya penyiar gua, yang lagi, eee, penyiar radio gua tuh yang, yang lebih seniorlah. Jadi kayak betul, jadi sebelum gua di jam gua siaran di program sebelumnya tuh gua dengerin abis itu di program setelahnya sejam atau dua sejam pertamanya tuh gua nongkrongin dulu di situ untuk dengerin gayanya mereka kayak gimana. Tapi di luar itu, gue juga mendengarkan radio-radio yang cukup besar namanya di Indonesia. Yang di mana di zaman itu udah bisa diunggah tuh aplikasinya. Jadi bisa dengerin langsung. Jadi gue tuh sempet dengerin, eee, Danang, Darto, Gofar Hilman, yang menurut gue tuh, nih kayaknya bisa gue terapin caranya. Nah betul ketika pas udah gua coba nih di radio gua, nah manajer siaran gua sih program director itu bilang, "Nah yang kayak gini nih, yang gua cari, karakter cowok yang, eee, apa, menarik, masih muda dan punya wawasan tinggi, nih karakter kayak gini nih cocok buat lo." Nah dari situ tuh gue mulai lagi, gue cari lagi penyiar radio siapa ya yang kira-kira punya kemampuan kayak gitu? Nah, mulai tuh gue dengerin kaya Farhan, Indy gitu ya, supaya gue bisa dapetin tuh, "Oh caranya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini." Dan itu gua terapin akhirnya di radio gua.
Oke. Menarik, hmm. Mmm. Oke. Buat belajarlah gitu ya? Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Jaga mhm. Oke. Mhm. Sap. Mhm. Ya. Oke. Mhm, hmm. Oke. Eee, bisa dibilang berarti lu kayak mengambil yang bagus-bagusnya dari berbagai role model yang selama ini lu dengerin gitu ya, untuk menjadikan karakter lo sendirilah gitu ya? Nah, mmm, kita masih ngebahas masalah dulu lo siaranlah ya gitu. Itu kan pasti prosesnya panjanglah ya, kalau misalnya secara teknis gitu untuk mendapatkan, eee, gaya dan style siaran kan nggak mudah ya? Biasanya latihan-latihannya gimana tuh, yang lo lakuin rutinitas harianlah gitu?
Iya. Betul. Betul, banget. Kalau gua lakukan lo rutinitas harian yang pertama ini ya, soal teknik pernapasan ya. Soalnya kan di radio itu ternyata gua baru tahu teknik pernapasan itu penting, jadi gua tuh duduk sama station manager gua yang kebetulan dia tuh udah 20 tahun siaran. Nah, gua gua tuh senior banget dan dia juga seorang voice over yang udah lama dari tahun 90 gue tanya, "Kak gimana sih supaya bisa kuat siaran, terus teknik set on napas tuh maksudnya gimana?" Tuh gue tanya sama dia langsung. Dan dia tuh kayak ngajarin bahwa, "Salah kalau orang, ngomong siaran itu pake suara perut," dia bilang, "nafasnya pasti pendek." dia bilang, "Oh, terus gimana dong Kak?" "Itu harus pake diafragma." Nah diajarin tuh perut gue diiket pake ban pinggang, habis itu gue disuruh disuruh ngomong tuh, tapi ngomongnya harus dari dada. Oh, akhirnya gue ngedapetin, "Oh gini ya cara teknik pernapasannya." Terus diajarin pemanasannya, diajarin, eee, bagaimana cara bergerak gestur-gestur tangan tuh boleh bergerak tapi jangan terlalu banyak, supaya bisa bisa membeli be berekspresi, diajarin smiling voice, itu gue diajarin sama station manager gua tuh. Tapi dia mau ngajarin kalau curi-curi waktu. Jadi, kalau dia lagi nggak sibuk gua dateng, gua nanya. Tapi kalau lagi sibuk, gak bisa tuh dia ditanya tuh. Jadi, emang gue mesti ngeliat situasinya dulu untuk untuk iya untuk bisa berani bertanya sih.
Mmm. Oke. Wow, senior ya? Wih. Mhm. Oke. Mhm. Iya iya. Wow. Mhm. Oke. Effort ya? Oke dan itu dilakukan setiap hari secara konsisten sampai menemukan, mmm, nafas yang enak, mmm, intonasi yang tepat dan lain-lain kayak gitu ya?
Betul. Betul, itu gue ngelakuin selama sebulan penuh. Soalnya kan gue di situ ditantang kalo 3 bulan, siaran gue tuh gak bisa secara profesional, kayak masih orang belajar, mending berhenti gitu, gak bisa jadi penyiar tetap. Tapi kalo gue bisa menyelesaikan secara profesional, hasilnya bagus, gue akan tetap terus jadi penyiar radio, di radio itu waktu itu.
Mhm. Oke. Nah sekarang kita balik lagi nih ke posisi lo sekarang yang jadi station manager, lah ya. Mmm, biasanya kan, mmm, dalam me meramu program gitu ya, itu kan ada, mmm, apa ya tren pasarlah kayak gitu ya bisa dibilang ya. Mmm, tapi kan tetaplah lu perlu untuk menjaga, membuat program yang otentik dan juga berkarakterlah gitu. Nah gimana tuh cara ngimbanginnya antara ikut tren, tetap diminatin orang tapi tetap punya ciri khas gitu?
Iya. Betul. Nah, caranya adalah gua pertama ya, gua tuh penyiar-penyiar gue tuh rata-rata usianya tuh dari 15 tahun sampai 20-an tahun, jadi masih muda banget, jadi gam iya, jadi gampang banget diarahin, terus mungkin yang selalu gua terapin adalah carilah sudut pandang. Jadi, jadi penyiar radio tuh, bukan cuman ngasih tahu informasi ngasih tahu berita tapi lu harus punya sudut pandang sendiri nih, lu mesti pahami dulu beritanya apa, dan komentar lu tuh kayak gimana, supaya, ada hubungan kedekatan antara seorang penyiar radio dengan pendengarnya, gitu loh. Jadi walaupun programnya mungkin, itu enggak suka didengar sama orangnya, tapi lu bisa punya peran cukup kuat, salah satunya gue masih punya satu program, itu judulnya itu cewek ngoceh. Isinya tuh ten jadi itu program ini penyiar gue itu sebagai seorang perempuan, yang dia tuh membahas berita-berita informasi tapi dari sudut pandang perempuan. Jadi, dia itu bisa ngekomentarin apa aja. Yang ngomongin tentang pacaran, tapi dari sudut pandang perempuan ya, ngomongin laki-laki dari sudut pandang perempuan, tapi pendeng eee, rad pendengar yang ada di daerah gue ini, itu jadi tertarik, tertarik karena kesel gitu, "Kenapa sih mesti perempuan yang ngomong." Gitu loh. <chuckles> Jadi, menurut iya. Jadi, eee, itu kan hal yang menurut gue tuh, sebenarnya sulit ya, untuk bisa diberikan tapi gue bilang sama dia, "Lu harus punya peran seperti seorang perempuan yang pengen bersuara." Gitu. Jadi, harus bisa ber berkarakter. Nah, itu yang penyiar gue tuh untungnya bisa menerjemahkan ya maksud gue tuh kayak gimana. Karena menurut gue yang paling penting adalah bagaimana penyiar itu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan dari station manager sama program director-nya gitu.
Mhm. Oh, muda-muda ya? Oke. Mmm. Oke. Setuju, bener. Mhm. Mhm. Apa tuh? Mhm. Ya. <chuckles> Bawelnya perempuan ya? Mhm. Oke. Menarik sih. Nah, tapi kan <clears throat> banyaklah ya tren-tren yang mungkin bisa diikutin, ya dalam tanda kutip, "riding the wave-lah," biar pendengarnya banyak, atau yang diminatilah. Tapi kan kadang-kadang tren itu enggak, enggak selamanya, mmm, cocoklah untuk diadaptasi. Nah, mmm, gimana lu bisa tahu kalau tren itu, "Ah janganlah kita jangan ngikutin tren ini karena nggak cocok nih sama karakter dari radionya atau apapun itulah." Gitu.
Betul. Nah, kalau gua biasanya sih, ini ya mungkin ngelihat dari kekuatan trennya gitu. Jadi ketika trennya berjalan, ini berjalannya berapa lama nih. Apakah tren ini bisa jadi bahan siaran atau bisa jadi program. Karena kalau menurut gue trennya terlalu cepat berpindah mendingan jadi bahan siaran aja, gitu. Tapi kalau memang tren ini cukup kuat secara nilai, dan bisa membuat jadi menarik dalam jangka waktu yang lama, ya itu gue bisa jadiin program.
Mmm. Oke. Mhm. Oke oke oke. Iya. Wah menarik. Terus, mmm, <clears throat> yang namanya stasiun radio yang baik dan juga, mmm, station manager yang baik kan pasti, eee, mendengarkanlah inputan dari pendengar gitu ya,
Betul banget.
Pernah nggak sih dapat kritik atau komentar tentang program yang akhirnya terus bagaimana cara, eee, elo nanggepin feedback dari pendengar lo nih, dipakai buat berkembangkah atau diabain aja nih?
Eee, kalo gue sih biasanya ya, dapet kritik yang mungkin kurang bagus tuh, mungkin karena radio gue ini, eee, target massanya tuh anak muda. Jadi, ke generasi zilenial sama milenial. Nah pendengar gua rata-rata tuh ada juga yang pake mobil tuh usianya di atas situ. Nah, jadi ada yang kaya komentar kaya, "Ini radio terlalu anak muda lagu-lagunya jaman sekarang banget kok gak ada sih yang jaman dulu." Padahal sebenernya ada udah diselip-selipin, cuman kebetulan pas dia lagi dengerin gak dengerin aja. Jadi, e jadi gue tuh biasanya kayak ngomong, "Ya mungkin lagi gak ja lagi gak jamnya kali, ada lagi, 'oh gitu'." Nah dan gue biasanya juga kalo ada yang ngasih, eee, input-input, kayak umpamanya memang harus membangun contoh kayak mungkin topik-topik dalam siarannya bisa dikembangin lagi atau mungkin bawa tamu. Biasanya tuh ada tuh yang ngasih rekomendasi, "Ini coba deh diajakin jadi tamu di radio." Nah biasa gue iyain tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalo komentar cuman bilang, "Ih radionya kayak gini." Ya menurut gue ya, radio itu kayak koki yang ngasih makanan. Kalau makanannya enak, ya silahkan dibeli kalau nggak enak ya udah pindah ke restoran lain aja kalau menurut gue sih gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Oke oke. Mhm. Oh, oke oke. Oke. Oh, wow keren juga sih bener ya, bener bener. Sepakat juga sih. Terus, eee, menurut lu gimana nih, mmm, saran buat orang-orang yang mungkin kaitannya nggak dari segi, eee, kalau dari segi radio kan itu terlalu besar ya, dari segi mereka deh siapapun itu yang pengen menemukan karakter, eee, e atau gaya kreatifnya sendiri kalau menurut lo secara general apa yang harus mereka lakukan?
Ya. Yang pertama sih, harus ngenalin dirinya se dirinya sendiri dulu ya. Yang pertama itu, ini yang jarang banget orang sadari, harus sadar 3 kelebihan dari kemampuannya tuh, apaan aja. Apakah dia orang yang ceria, apakah dia orang yang pintar, apakah dia orang yang, eee, suka meneliti sesuatu atau gimana. Itu kan ada setiap kemampuannya masing-masing ya. Nah iya. Jadi kalau mereka itu udah punya 3 kemampuan kelebihannya, mereka udah bisa pelajarin, coba cari tahu kekurangannya apa. Nah, dari 3 kelebihan ini mulailah diperkuat. Dengan cara apa? Apa yang bisa kamu lakukan dengan 3 kemam eee, kemampuan kamu ini. Mungkinkah jadi seorang marketing atau penjual atau mungkin jadi orang yang ada di tim kreatif atau mungkin jadi seorang pekerja di balik meja. Itu kan bisa ketemu ya, dengan bisa mengenali diri sendiri gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Beda-beda ya? Mhm. Mhm. Iya iya. Wow. Jadi intinya adalah mengenal diri sendiri dan memperkuat tadi ya, kelebihan-kelebihan ya? Wah Bro thank you banget nih seneng rasanya bisa ngobrol sama station manager yang ternama nih, next time mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya untuk topik-topik lainnya.
Betul banget. Yap, sama-sama. <laughs> Siap siap siap. Kalau ada w waktu dan lain kesempatan, aku juga pengen ngobrol lagi sama kamu dengan cerita yang lainnya ya, yang pastinya bakalan seru banget. Sampai jumpa!
Siap. Sampai jumpa.